Je viens te parler parce que, heu, j'ai, heu je vais bientôt, heu, changer un peu de de de vie. En fait, heu, donc là, actuellement, je travaille, heu, donc, heu, dans un travail de salarié classique, heu, en même temps j'ai mon entreprise et heu, bientôt je pars donc pour un long voyage, heu, de plusieurs mois et donc, heu je vais quitter en fait mon emploi, et heu, ben, j'ai je je sais que je je veux le faire aux alentours de mars, avril, mais je sais pas encore quand ni comment le faire et et donc, heu, voilà ça me stresse un peu de devoir, heu, quitter mon travail aussi. Donc voilà je voulais savoir si toi, de ton côté, tu avais peut-être des conseils ou bien ou bien tout simplement si tu pouvais, voilà, en discuter avec moi pour que pour que, heu, je comprenne un peu, heu, les différentes, heu, b bah, les différentes problématiques de de de c de ce truc-là, quoi.
OK. Ouais. Ouais. Ouais, heu, bah, bien sûr, de il y a pas de problème! Et c c'est un plaisir que j'ai à t'écouter et on va essayer de chercher des des pistes, justement, à à ce niveau-là pour ton nouveau projet de vie. Heu d toi justement, heu, juste pour clarifier, t c'est, hem c donc tu voudrais faire un un voyage, c'est ça? Tu as déjà, heu, l le le pays, l'en question, heu, donc au mois de mars tu ce ce serait où, heu, à peu près?
Mmh mh. Ouais. Ouais, ben Alors moi, ce serait donc heu en fait, moi je voyage beaucoup avec mon vélo et du coup, ce serait donc, heu heu, un voyage avec mon vélo et ce serait en Afrique et sur plusieurs pays, en fait, finalement. C'est pour ça que ça durerait, heu, plusieurs mois. Et donc pendant ce temps-là, j'é j'é là, actuellement, j'économise pas mal d'argent et justement pour pouvoir ne n n ne pas dépendre de, heu, de quoi que ce soit à la à ce moment-là. Et du coup, heu, ben je devrais p quitter en fait mon mon boulot actuel, donc quitter un peu tout. Heu là, heu, bon, je suis chez mes parents donc j'ai pas de loyer, ça, ça va, mais par contre je dois quand même quitter mon travail, je dois, heu, bah, je dois un peu quitter, heu, mes amis, ma famille, quoi.
OK. Ouais. Ouais. Bien sûr. Bien sûr et ce je comprends que ce soit quelque chose de stressant de par les démarches administratives, le fait effectivement de qui de quitter son travail. En plus, bah, c'est sûr que, heu, voyager en Afrique c'est c'est un super voyage, heu, à vélo, et effectivement ça ça change de la France. Donc, heu, bah déjà, ouais, bravo, puisque c'est c'est quelque chose de, heu, de de c'est un c'est une super idée, en tout cas. Et globalement, justement, tu sais, heu, toi tu cherches un petit peu le le bon moment? Toi, tu avais énuméré plutôt mars, heu, globalement. Hem c c là, après, t tu as déjà une idée de de combien de temps tu vas faire ce voyage? Est-ce que j heu effectivement ça va changer ta vie. Tu comptes rester là-bas? Tu as des projets? C'est quoi un petit peu, heu, à ce niveau-là?
Mmh mh. Ouais, mer merci. Ouais. Ouais. Bah, disons que j'ai plus ou moins un itinéraire à suivre et heu, je me donne 6 mois alors, heu, je reste flexible, heu. Mais bon le le truc c'est surtout, heu, au niveau de mon travail, en fait, j'ai j'ai beaucoup cherché un un boulot à à un moment, là, avant de trouver ce boulot là. J'ai finalement trouvé un boulot donc dans un hôtel en en Suisse et heu et donc là, heu, ben j'arrive à la fin de ma période d'essai de 3 mois et donc en fait je vais si je pars en mars du coup ça fera 6 mois que que j'ai travaillé, heu, don pour eux et je me sens un peu redevable dans le sens où bon ils ils m'ont j'ai q tellement galéré à trouver du travail. Eux ils m'ont accepté, ils m'ont entre guillemets formé. Alors bon, c'est pas, heu c'est c'est pas bac plus, heu, 15 non plus, mais bon ils m'ont un peu formé, ils m'ont éc ils m'ont expliqué vite fait, heu, bah l'hôtellerie, parce que je connaissais pas, et heu, en fait je vais partir comme ça, je vais démissionner et et je sais pas ce que vont en penser si c'est même si je je leur dois rien finalement, heu, d'off officiellement, j'ai voilà, je vais quand même partir et et donc, heu, je me disais: «Mars c'est peut-être un peu trop tôt, est-ce que voilà, heu, est-ce qu'ils vont bien le prendre? Est-ce qu'ils vont pas me dire: "Ouais, tu tu te moques de moi?"» Tu vois, un peu? C'est un peu ça, aussi, le le problème.
Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, b bien sûr, je je su j j'entends ce que tu dis et effectivement je je comprends que tu aies un petit peu, heu ouais, tu tu te sens, heu même si comme tu dis tu ne leur dois rien, tu te sens redevable et et c'est c'est entendable et et c'est compréhensible. Et effectivement, heu, là, à l'heure actuelle, heu, j j moi en tout cas, en termes de de pistes que je t'inviterais à te poser comme, heu ouais, comme une question, heu, globalement, heu, là, à l'heure actuelle, pour changer de vie, est est-ce que, globalement, est-ce que si tu visualises et que tu sais que tu vas faire ce voyage en Afrique à vélo, est-ce que tu p tu tu penses que là, dans ta tête, ça va t'apporter un un sens à ta vie, quelque chose, un objectif?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ben ouais, ouais p complètement, hein, au niveau du voyage, ça fait bon, très longtemps que que j'y pense et ça ça ça pour le coup c'est certain. Heu, en fait, le même le le fait que j'ai trouvé un boulot et que je j'ai cherché un boulot c'était vraiment dans ce but-là, tu vois, donc, heu Mais mais néanmoins je cherchais des je cherchais vraiment n'importe quoi. Je cherchais les boulots dans les usines, je cherchais des boulots, heu, heu, de nuit, et cetera. Heu, j'ai vraiment galéré à trouver et finalement, j'ai trouvé un truc assez sympa quand même, qui me plaise bien. Heu, mais par contre, ben, je je savais que j'allais partir en mars, avril, mais je je leur avais pas dit, quoi. Je leur avais pas dit, heu, je l'ai et peut-être que je je me dis aussi un peu que j'aurais peut-être dû leur dire, mais bon, du coup ils m'auraient jamais engagé, donc, heu, voilà c'est un peu ça, le problème.
Ouais. Ouais. OK, ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais et et ouais, bien sûr et c'est c'est c'est compréhensible et bien et toi en fait le le travail c'est, heu, à but financier pour financer ce voyage. Ouais, ouais, et c'est c'est une super idée si c'est quelque chose qui t'anime, heu, effectivement, c'est c'est c'est une super chose. En tout cas, si si tu t'en sens l'envie et hem, justement, heu, tu m'as dit que tu, ben, tu leur avais pas dit par peur, heu, bah effectivement, de pas se faire embaucher mais là, à l'heure actuelle, heu, tu as réussi à à en parler? C'est quelque chose que, ouais, tu as déjà pensé à faire?
Ouais. Mmh mh. Bah, non, parce que c'est, quand même, en mars, et puis je me dis: «Si ça se trouve, ils vont trouver quelqu'un, me remplacer». En fait, voilà, j'ai pas envie d'être malhonnête avec eux, mais derrière, heu, je dépends quand même d'eux pour, heu, me payer et eux, ben, derrière, si bah si je leur dis qu'en mars, je vais partir, par exemple, et qu'en février, ils trouvent quelqu'un, bah, ils vont l'engager. Et moi, heu, ils vont ils vont m me me virer, en fait. Donc, heu, j'ai quand même peur de leur dire, heu, av avant le dernier moment, en fait, parce qu'il y a un préavis d'1 mois. Donc, j'ai envie de leur dire 1 mois avant de partir, heu, ou me voir un petit peu plus, 1 semaine ou 2 de plus, mais pas, heu, pas trop en avance, parce que sinon, heu, ça ça me met un peu, heu, dans dans le dans un risque, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais. D'accord, bien sûr. Il y a mmh il y a une question très technique derrière, heu, d'un point de vue financier. Et et et effectivement, c'est en tout cas, tu as été très clairvoyant de de réfléchir à ce niveau-là et c'est vrai que du coup, moi, j je à ce niveau-là, je peux te reposer une une question, c'est, heu, e ef effectivement tu te sens redevable, mais est-ce que, heu, dans ton boulot, heu, vis-à-vis de tes tes pr enfin les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu as créé des des amitiés ou ou non?
Ouais. Mmh mh. Heu, non, non, pas du tout, parce que, justement, je sais que je vais partir. Par exemple, demain, il y a le repas de Noël, bah, moi, j'y vais pas parce que, heu, j'ai pas envie, en fait, de créer des liens. Heu, j'ai pas envie de rendre le départ plus difficile. Et donc, je fais l'effort de ne pas créer de d'amitié. De toute façon, quand je travaille, je je travaille, heu, donc tout seul. Je suis, heu, je suis de nuit dans l'hôtel, donc il y a personne avec moi. Mais, heu, je fais exprès un peu de pas, heu, m'attacher aux collègues et et ça me dérange pas plus que ça, au final, de de de pas voilà, heu, de pas, heu, m'entendre alors je m'entends bien avec eux, mais de pas vraiment tisser des liens profonds, parce que heu, parce que sinon, ça serait plus compliqué encore de de partir et peut-être qu'eux, ils ils voilà i ils ils essayeraient de me retenir, en fait.
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr et et je comprends parfaitement et et c effectivement c'est c'est tout à fait, heu, entendable et tu as encore une fois, tu as fait preuve d'une grande clairvoyance, à ce niveau-là, parce que, forcément, tu voulais pas rendre le départ plus compliqué. Donc, ouais, m moi dans la dernière, hem, piste que je pourrais te donner, c'est, effectivement, heu, je pense que, heu, tu es très clairvoyant, tu as tu as effectivement une une bonne analyse de la situation. Après, je comprends parfaitement que ça te pose du stress, d'un point de vue technique et financier et effec eff au moi je t'inviterais juste à recalculer tes besoins financiers et effectivement, si, heu, c'est vraiment, heu, ric-rac au niveau finance, heu, effectivement ç ça peut être intéressant de de garder cette information et juste, bah, d'être honnête, heu, sur la la le dernier mois, d'être sincère, d'être d'être redevable. Mais, heu, voilà, en tout cas, au feeling, toujours pareil, s vu que t'as pas forcément de de liens proches, et voilà, de de dire ça de manière très cordiale et et de dire les ouais, les au revoir en bonne et due forme. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, bah oui, oui, c'est c'est une très bonne idée et puis, heu, c'est c'est aussi tout dans mon intérêt, parce que, moi, je quitte pas ce boulot par heu, par dépit ou parce que j'aime pas, parce que voilà. Et, heu, je j'ai aussi envie de mettre en avant le fait que, quand je reviendrai, heu, en France ou en Suisse, je je serais content de pourquoi pas, retravailler pour eux. Donc, je pense que c'est dans notre intérêt à chacun que le départ, il se passe bien. Donc, quelque part, c'est vrai que voilà, heu, la la façon dont je pars, elle est importante. Mais, voilà, j'ai aussi des arguments, qui jouent en ma faveur, pour leur dire: «Voilà, ben, heu, je je dois partir maintenant, je dois partir en mars, heu, je peux pas attendre et» en-tout-cas, oui, oui c'est c'est clair que tu as raison, hein, le je vais faire ça de manière, heu, cordiale, quoi, de le le plus poliment, le plus clair possible.
Bien sûr. Tout à fait. La Tout à fait et en repensant, tou toujours, à cet aspect argent technique. Mais, en tout cas, voilà, moi ç ça ç ça m'a fait plaisir de de t'écouter, de t'aiguiller, et ouais j ben j'espère que tu trouveras les mots, en tout cas, pour, heu, pour qu les ces au revoir et puis, surtout, bah, bon voyage en en Afrique à vélo de ce qu ç ça va être un super voyage, en tout cas.
Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, bah, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis de m'avoir, heu, ben déjà, ça m'a fait du bien d'en parler, parce que ça me ça me pèse un peu et et d'avoir pu, heu, voilà entendre tes conseils et et tu m'as bien, heu, rassuré à ce niveau-là. Donc, heu, merci beaucoup.